あの、ちょっとなんか話したいことがあるんですけど、聞いてもらってもいいですか？
あ、はい、もちろんです。
あのですね、なんか自分が最近この先の人生で、なんかどういう仕事について、なんかどういうところで暮らしたり、どういう人生を送りたいんだろうっていうのに、すごく迷いというか、なんか、いろんなことを考えてしまって
はい。
ま、なんですかねえ、今何をしたら前に進めるのかっていうのがすごいよくわからなくて
うん、ふん。
やっぱりなんか今の現状にそんなに満足しているわけでもないですし、その、これからの先のなんか満足する、現状になるためにはどうやってなんか、進んでいったらいいのかなっていうのは、あんまりよくわからなくて。
はい。
はい、なんかそれがすごく最近難しいなって思ってます。
ああ、なるほど。今、じゃ、お仕事されているってことですよね？学生さんじゃなくて。
あ、今、まあ、大学生で、ま、そうなんですけど、そこの大学生の進路大学生で、ま、いろいろその先の進路を迷ってるって感じですね。
うんうん。 あ、なるほど。えっと、今、ちなみに大学何年生なんですか？
そう、今、3年生で、そうですね。ま、なんか就職するのかみたいな、そんな感じですね。
うん。 あ、なるほど。例えば、今、あの、大学で例えばこう専攻学部とか、えっと、どんな勉強をしていて、今、あの、これからね、就活だっていうことなんですが、まあ、あの、どんな分野に行きたいのか、または場合によっては例えば大学院に行きたいとかね、いろんなことを考えていらっしゃるのかなと思うんですが、そのあたりちょっとお話ししていただいてもいいですか？
はい。 あ、はい。えっと、ですね、あ、自分が今、ま、工学部の電気通信系で、その中でも自分はなんか通信みたいな、光通信とか、なんか5Gとか、そういうところを専攻してるんですけど
ああ、はいはい。 はい。
ま、そういうなんか、理系のなんか、めちゃくちゃ理系っぽいっていうところもあって、大学では結構大学院に行く人がすごく多いんですね。
ええええ。
まあ、そういうのもあって、その大学に入学した時時点では、自分はすごいもう、まあ大学院行くんだろうなみたいな感じで入って、まあそれもなんか、決まった未来みたいな感じで結構受け入れてはいたんですね。
うんうん。 はい。
あ、でもやっぱり3年生になって、結構周りが就職の話をし始めるんです。その大学の同じ人たちかじゃ学科の人たちとかではなくて、違う学部の人たちだとか、なんか高校の頃の友達だとかは、やっぱり就職の話とか就活の話とかをしたりしてて、やっぱりなんか、そういうことで、いろんな迷いが生まれてきたり、ま、本当にこれでいいのかなとか
うんうん。 うん。 うん、うん。はいはい。 うん。 うんうん。
ま、そういう色んなことを考えてきてる感じですね。
なるほど。あの、確かにね、あの、3年生になると、例えばそのね、自分の、ま、学部の人だけではなくて、他大学も含めた形でね、たぶんその色々な方があの、工学部のその電子関係のことをやってる人ばかりのお話ではないと思うんですが、きっといろんな方の話を聞いて、ああ、どね、自分も色んなこうオプションがあるってかね、人生の選択肢があるんだなっていうようなことを今、思われているような感じなんですかね？そうすると。
はい。 そうなんですよね、やっぱりなんか、みんな色んな就職職種に就きたいとかなんか色んなこと話してて、ま、自分もなんかやっぱり最初は大学院に行くと思ったので、ま、なんとなくなんか研究職だとか、メーカーとかそういうのに就職するのが一番丸いというか、なんか、簡単というか、なんか、なんですかね、みんなが多数派のルートなので、それが一番いんだろうなとずっと思ってきたんですけど、ま、やっぱりなんか大学で授業を受けたり勉強してたりしてても
うんうん。 うんうん。 はい。 ふんふん。 うん。
ああんですかね。なんかすごく入り込めない部分とか、そんなめちゃくちゃに好きではないっていう部分もあって
うんうんうんうん。
ええ、なんか、そういうことを考えると、ほんとにこのまま進んでいいのかっていうのがすごく迷ってて
ああ、なるほどなるほど。えっと、ちなみに、こう、あの、今の時点で、ええ、こう関心がある、例えば、あの、こう業界とかってあるんですか？
ない。 関心だとやっぱりその、今までもずっと気になってたメーカーとかは気になってて、まあ、あとはなんか、すごい、ま、給料がいいだとか、そういうの言われるなんか、コンサルとかはなんかやっぱり自分の大学でも
うん。
そうですね。その自分の学科だと、その、メーカーとか、研究職になるか、大大学院のなんなんでした、博士課程に行くとか、あともう、海外の大学に行くと、あとコンサルに行くってのがなんかすごい大きく分けると、それぐらいあってやっぱりなんか給料とか待遇とかがすごい良くて、若いうちに、すごい、ん体力勝負みたいなことをみんなよくい聞くので、ま、やっぱりなんか若いうちにそういうのをやっとけば、まあ、後でなんか、きつい経験が良いいいこなんかいい経験になったり、もう、なんかそういうのの、やっぱりお金も稼げるので、すごいいいとは聞いてて、まあ、結構ずっと迷ってる感じですね、その選択肢で。
はい。 うんうん。 うん。 はいはい。 うんうん。 うんうん。 なるほど。あのちなみに、あの、ご家族の方ですね、あの、よく大学院行く時って、まあ奨学金あの、海外とかで奨学金って多いと思うんですが、まあ日本だとね、まだまだその自分で払ってる方っていうのも多いかと思うんですが、あの、ご家族はあの、どうおっしゃってるんですか？もう働いた方がいいよって言っているのか、それともまあ、大学院行きたいなら行けばっていうのか、その辺りどうなんですか？
はい。 はい。 ああ、はい。 あ、家族はですね、あんまり別に自分の将来にそんなに干渉してこなくて
<chuckles> はい。
なんですかね、ま、別にやりたいことやってればいんじゃないみたいな感じなので、多分博士課程に行くって言ったら、絶対に「海外の大学に行け」とは言われるんですけど、多分修士課程までだったら、全然、日本の国内の大学でいいって言われるので
うん。 うんうんうんうん。 あ、じゃあ、経済的にはうんうん。
その、今の通ってる大学ってはい、そうです。そんなに、ま、多分めちゃくちゃお金持ちというわけではないと思うんですけど、それでもさすがになんか、「お金がないから行くな」みたいなことは1回も言われたことはないですね。
あ、なるほど。あと、ちなみにあれですか、その、今、お話聞いてると、なんかあの、すごく勉強の方もね、あのあの、できてらっしゃるような話がするあの、受けるんですけど、例えば語学、英語とかそういったものに関しては、あの、どうですか？
はい。 はい。 ああ、英語がその、昔、その、あそうですね、親の仕事の都合で海外に住んでた時があって、ま、その時に、まあ、アメリカに住んでたんですけど、やっぱりアメリカの現地の学校に通わされすたたので、親に。ま、それで英語がある程度使えてっていうのを考えると、何ですかね、やっぱり大学院に行くっていうしん選択肢も結構いい選択肢ではありますし、その先を考えても。で、コンサルとかに行くで外資系とかにも行くのもなんかそれもそれで、まあ、別にお金を稼いだり、なんか、将来の選択肢としては別に、すごい悪くないなとはずっと思ってて
あ、はいはい。 はい。 はいはい。 うん、ふん。 ふんふん。なるほど。じゃあ、あの、アメリカのことをご存知っていうことなんでね、あのあれなんですけども、よくアメリカと日本のこう就活の違いっていうので、あの、アメリカはあの、新卒のカードが切れない社会ですよね、どっちかって言うと
はい。 ああ。 そそうですね、はい。
あの、キャリアが無いと、なかなか最初雇ってもらえないっていうことで、あの、みんなインターンをかなり必死になって、そこでま、職歴って言うんですかね、学歴にプラスして、職歴ってことなんですが、日本ってその、新卒のカードがすっごく使える社会ですよね。まさにあなたが今から切れるところっていうところがあって、あの、なので、いわゆるこう今ね、こコンサルとか、あの出ていると思うんですが、例えば、ま、お金が稼げるっていうところで言うと、例えば商社とかね、あの、そういったものもあるかと思うんですが、語学が出来る方だと、ま、理系でプラスするって言うと、ま、ほんっとにいろんな選択肢が出てくると思うんですね。
はいはい。 はい。 そうなんですよね はい。 うん。 はい。 うん。 うんうんうん。
なので、余計に悩まれているのかな。例えば金融系もそうですよね。あの理系でプラスで語学ができるっていうと、まず4年制の段階でも日本の場合であれば、うん、かなり選択肢がありますよね。
そうなんですよね。 はい。 なんですかね、やっぱり自分が、その、特になんか高校卒業した時点では、めちゃくちゃにやりたいことっていうのがまだ見つかってはいなくて、ま、なんとなくなんか、ま、自分の今やってる専攻してる通信系もそうですけど、理系に来たのもそうなんですけど、やっぱり1番その大学に行く時点で選ぶのが簡単だったのは、外国語学部とか国際学部とかで、やっぱりそういうところだとすごい、ま、特に私立とかあとなんですけど、ま、結構そういう経験があると簡単に入れてくれたりするので、すごくなんかそれをしたら、多分苦労することはなく、そこを突破できたんですけど。なんかやっぱり、そおすると潰しが効かないというか、なんかあんまり、なんですかね、わざわざすごいアメリカで英語勉強したのに、わなまた英語勉強しても
うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うんうん。 うん。 はい。 うんうんうんうんうん。
なんか別に、ただ英語めっちゃできるようになるだけで、うん、そこになんか 付加価値ってなんかその、海外に後で出ようって思った時に、英語喋れるだけじゃ仕事が見つからないじゃないですか、別
うん、うん、そうです。おっしゃる通りです。
当たり前であって、で、それをもって自分はなんか、日本で、ま、とりあえず大学に行って理系の、で、それでやっぱりアメリカの大学とかというか、今最近の世界中の流れで見ると、やっぱり、仕事を探すのが日本以外の国ってすごく難しいって友達からよく聞くので、ま、やっぱりなんか。そうです。いろんな選択肢を考えた上で、なんか、この、今の辿ってるルートを選んできたので、ま、それもあってなんか、その努力というか、なんか今まで考えてきたことをやっぱり、ちゃんと活かしたいみたいなことがあって、それですごく悩んでますね。
うん。 うん。 なるほど。あの、今お話聞いてて非常にね、あの、しっかりとした、あの、こう、人生観、あの、ね、あの、こう、まだはっきりしない中で、あの、どう取ったらね、自分の、こう、可能性が広がるのかっていうところで、よく選ばれた、あの、選択かなっていう風にお察しするんですね。あの、語学おっしゃる通り、語学ができただけでは就職できないっていうか、ま、できるんですけど、日本の場合は。ただやっぱり世界的な流れを見ると、理系の方がやはりアメリカ、なんか、強いなと思うんですね。
うん、うん。 はい。 うんうん。 ね、はい。 そうなんですよね。やっぱりそれを
え、世界的には理系ですね。うんうん。
はい、なんか、親とかの言ってることもそうですし、その、自分のアメリカに住んでて頃の友達とかがやっぱり、ま、すごくアメリカは仕事を探すのが難しくて、ま、それでもやっぱり電気系の人とかはすごい、その中でも簡単に仕事を見つけて、結構給料のいい仕事を見つけたりできてはいるので、そういうのを考えると、やっぱり、なんか、日本もそういう不況になった時のことを考えたら、ま、なんか、専門知識とかがあって、語学力もあってってやると、すごい、いいんじゃないかな、とはずっと思って選んできたんですよね。
うーん。 うーん。 はい。 うんうん。 いや、あのおっしゃる通りだと思います。あの、なので、もしあれでしたら、4年制あの、いろんなま、ちょっと業界をですね、あのま、受けてみる、そのじゃあ、お給料っていうところと国際制とですね、あの多分理系っていうのはどこでも今多分使えるところがあると思うので、ま、受けてみて、まず就活で反応を見てみるってのも手かもしれませんよね。うん。それでうんあ
はい。 はあ。 ううん。 はい。 そうですね、確かに。 1回やってみるってのはいいかもしれないです。
たぶんそのバックグラウンドだとですね、かなりいろんな業界から、こう、あなたこううちの会社なら、うちの業界ならって言っていただけるような可能性があるように思えるんですね。うんうん。
はい、うん。
そそれであと、英語もそこまでできるんであれば、ま、そのアメリカも含めて、あのやはり修士、日本でもいいと思うんですが、修士、もしかしたらやっぱ博士行ってもいいのかもしれませんよね。やっぱ世界的にはドクターって結構、うん、<chuckles> 評価されるんですよね。うん、日本ではあれかもしれないけど、まだ、うん。
はい。 ああ。r そうですよね。やっぱりなんか博士は日本ではすごいマイナーってのもあって、ま、そこの、なんか自分の中ではそういうハードルがあって、ま、いろいろ考えてるんですけど、やっぱりなんですかね、そこまでの考えが全然まとまらなくて、ま、でもなんか、なんですかね、とりあえずその、就活をしてみてなんか、どんな反応を得られるのか見てみるっていうのはやっぱりなんか、その、現実を知ってみるって上ではすごいいいと思って、なんかやっぱり自分で考えても、結局他の自分の他の人からの評価全然わからないので、それはすごくやってみるといいのかなって思いました。
うんうん。 うん。 はい。 うん。 はい。 はい、ぜひ頑張ってくださいね、はい。
あ、いろいろお話聞いてくださってありがとうございます。